Ma io guarda le frequento giornalmente perché spess io lavoro da casa ecco, faccio questa premessa. Quindi e non avendo ufficio, ehm, eh il le aree verdi che ci sono più o meno vicino casa mia sono u un rifugio veramente fondamentale, perché mi aiutano a staccare un po' dallo schermo; ehm, insomma già il fatto di vedere dei colori e mhmm, e non vedere sempre magari casa mia, mi aiuta moralmente. Poi nei giardini che ci sono vicino casa mia ci sono anche tanti animali, ci sono i cervi, i i daini, e e inso <chuckles> quindi, e ehm, faccio una bella passeggiata, vedo gli animaletti, ehm, i le caprette, mufloni, ci sono veramente de degli animali anche s un po' strani, un po' esotici; e quindi sì. <chuckles> Sono ovviamente
Ah okay. Ah. Bellissimo. <chuckles> Oddio, okay, okay. L'importante è che non ci i leoni perché lì diventa problematico, però ecco <laughs>
Sì, no, no, infatti, eh. <chuckles> Ci sono i mufloni, tra l'altro ho letto da do provenienza Sardegna, quindi l'hanno pres <chuckles> l'hanno presi della Sardegna.
Poverini, <laughs> hanno fatto un viaggio. <laughs>
Sì, infat Ecco, ehm, infatti hanno atto un bel viaggio per venire qua. Ehm, comunque hanno delle sono chiusi in delle zone che sono veramente immense, cioè chilometri e chilometri recintati, quindi stanno lì. Ehm, e quindi niente, ogni tanto
Ah. Ah. Okay. Anche per evitare che finiscano nel traffico cittadino, che immagino potrebbe essere problematico anche quello, cioè dovresti mettere
Sì esatto, ma anche perché sono animali se selvatici, quindi non puoi lasciarli liberi ovviamente, quindi insomma chissà dove andrebbero. Ehm, però ecco sono sembrano molto felici. Mhmm, lo spazio non gli manca. Io là vado a correre, oppure vado a farmi un bel giro in bicicletta. Poi guarda qua vicino abbiamo anche tanti vabbè, tanti canali: Berlino, un po' come Amsterdam, ci sono tanti navigli e confluiscono tutti in dei laghi molto grandi, quindi, ehm, io 20 minuti di bici c'è un lago molto, molto bello in cui si può nuotare, insomma si può fare windsurf e tutto quello che vuoi, quindi eh.
Eh. Mh-mh. Ah. Mh-mh. Ah! Addirittura windsurf.
Sì, se c'è il vento sì. <chuckles>
Ma è incredibile. Wow.
Sì, sì, sono dei laghi grandi proprio, sono dentro la città di Berlino ma un po' in periferia. Ehm, e quindi mi piace andare. Ecco anche questo è un'altra parte importante delle aree verdi, il fatto che ti permettono di fare sport gratis, che al giorno d'oggi non è così scontato
Molto bello. Sì, esatto. <laughs> Ehm
<chuckles> e di goderti la natura allo stesso tempo.
E secondo te ci sono anche dei modi magari, ehm, così casalinghi di crearsi degli spazi verdi laddove un po' le uhm, le istituzioni sono mhmm, sono, mhmm, silenti e sembrano non ascoltare questo tipo di necessità?